Ой, знаешь, я сейчас озадачилась таким вопросом, как поиск своего личного стиля и вкуса. Хотя, знаешь, вкус у меня уже есть, как бы, я понимаю, в принципе, что мне идет, но мне бывает очень сложно выбрать, ам, в том многообразии, которые есть, ве вещи, которые мне действительно подходят. Да, потому что выбор п ну, сейчас просто какой-то нереально большой. Я захожу в магазины, да, что в физический, что в онлайн, и там просто настолько всего много, что я теряюсь. И знаешь, а, я на самом деле даже пользовалась услугами стилиста как-то, да, и стилист мне подобрал, а, капсульный гардероб. Я, в принципе, им довольна. Вот. Но всё равно время меняется, знаешь, уже 3 года прошло, какие-то вещи уже не актуальны, да. И я тоже поменялась, моя жизнь поменялась, да, там, и ежедневные какие-то там дела другие, и вот моё внутреннее состояние. То есть, м, я, знаешь, готова менять что-то не каждый там сезон, не каждые там 3 месяца, да, но время от времени, там, раз в год, в 2, да, какие-то вещи-то можно и поменять. Вот, потому что некоторые вещи, ну, не то чтобы изнашиваются, да, я стараюсь покупать, м, качественные вещи, они долго живут, их можно там долго носить.
Поняла. Так.
Вот, но всё-таки чего-то свежего, нового иногда хочется, да, чтобы это отражало, а, твоё состояние. Вот. Но, повторюсь, да, мне быва это просто суперсложно, потому что выбор слишком большой. Я просто вот захожу в магазин и теряюсь, а вот онлайн, я не знаю, просто выбрать какие-то джинсы, когда их там 1 000 000, да, разных брендов, разных фасонов, а, мне невероятно сложно. Я выбираю просто продолжать носить то, что у меня есть. Вот, но, кстати, и тело тоже меняется, да, то есть много аспектов. Вот, и, может быть, э, ты мне посоветуешь что-то, да, вообще, любым советом на эту тему буду рада, потому что я, знаешь, вот буквально уже запуталась. Да, и хочется как-то разобраться, вот, как обновлять свой гардероб, да, и не тратить на это столько сил, времени, да, и понимать, что мне подходит.
Так. Ага. Так. Да, вы. Действительно, да, в мире, когда там куча много новых магазинов, да, в мире, а, оффлайн, онлайн-магазинов, ты постоянно в движении, да, ты постоянно думаешь: "А вот сюда зайти, а здесь, а здесь". И в мире столько много одежды, и ты думы с чего бы это начать, да. М, это то, что действительно щас, а, современные там люди, да, сталкиваются с этой проблемой, и ты не единственная в этом, да, вот, поиск личного вкуса и стиля, да. А это то, что, вот, глав это то про то, что ты хочешь, да, что ты уже начала про это говорить, и ты большая молодец, да, что, вот, найти свой стиль, свой вкус, да, что мне нравится, а не следовать той моде, да, которой вот каждый там, чуть ли не каждый сезон, он она меняется. И следить, вот, до бесконечности, и менять много-много одежды, и это вот ты, как говоришь, это не про тебя, да. А вот, э, у меня есть несколько вопросов для того, чтобы тебе помочь вот с, э, так скажем, подобрать вот этот личный вку стиль и вкус, да. Вот скажи, что тебе нравится в одежде и во внешнем виде, можешь, вот, поделиться?
Да. Конечно. Да, я тебе могу сказать, что вот для меня лично самое важное- это удобство. Мне прям суперважно, чтобы, знаешь, это было приятный материал, чтобы был удобный крой. Если это какой-то предмет одежды, в котором мне там дискомфортно, да, знаешь, какой-нибудь там жакет, э, там, слишком приталенный по фигуре, на и я не могу в нём там, знаешь, условно пойти на площадку, да, и в кафе одновременно, то, м, такая вещь мне не подходит. Но, знаешь, вот это, наверно, самое главное. Ну и, конечно, я люблю, когда всё там плюс-минус сочетается, я понимаю, что каждая вещь там не может сочетаться. Вот, но когда, да, есть действительно вот такой единый, а, стиль, а, который отслеживается во всей одежде. И, кстати, ты правильно подметила ещё, мне не нравится, а, когда есть вот эти быстро меняющиеся тренды, да. Я стараюсь как-то им, наоборот, не следовать, да, потому что, да, эта вещь там сегодня модная, может, она интересная, но все её будут носить, да, и потом её просто придётся выкинуть. Вот это мне, конечно, абсолютно не нравится в современной моде, вот. Но, как бы, такие времена, да, что поделать.
Так. Поняла. Поняла. Ну да, да, вот то, что ты говоришь, да, вот это вот. Она всё несется куда-то, это мода, да, и люди и вот этот поток того, что вот, знаешь, поиск, э, вкуса и стиля, что очень много влияют. Инфлюэнсеры, да, много различной рекламы- это тоже очень много давит, да, и найти то, что именно подойдет тебе, не потому что навязали тебе, да, именно что тебе подойдет. Это сложно, конечно же, подобрать, да. А вот скажи, пожалуйста, вот какие цвета и вещи ты всего чаще всего носишь, вот можешь по поделиться?
Да. Да, знаешь, а, ну, на самом деле в стране, где я живу, очень любят носить черный цвет итальянца. А, да, но я предпочитаю просто какие-то, ну, кроме черного, какие-то нейтральные цвета, да, там, и бежевый, серый, э, темно-коричневый. Но разбавляю это тоже какими-то природными цветами, там, например, а, таким пыльно-розовым, например, там, цветом хаки. Вот, ну, то есть, у меня вроде, да, есть вот этот вкус как-то, да, и я понимаю, что сочетается, что нет, да, но иногда бывает сложно. Да, ну, в общем, что касается цветов, вот такие у меня предпочтения.
Поняла. Ага. Ну, слушай, это очень хороший набор цветов, да, который можно, действительно, с ним работать, да, и не просто не чувствовать себя, что вроде там все любят черное, а я там вот не люблю, да. И у меня вот есть несколько, так скажем, советов для тебя, да. Вот начни там, знаешь, не с внешнего там, знаешь, ми э, в вида, а попробуй вот с ощущений. Стиль начинается, знаешь, скорее всего, не с образа, да, а вот с к такого вопроса вот: "Как я хочу себя чувствовать?". Вот выбери 3-5 ощущений того, вот чего ты хочешь. Хочу чувствовать себя спокойно или, например, собранно, живо, уютно там. Ну, вот, а выбери для себя то ощущение, которое вот 3, 5 ощущений. Это, знаешь, это зна это нач это станет для тебя таким проводником, да, и для одежды, и для вкусов твоего целом. И вот если ты скажешь, э, себе вот, для чего тебе нужно, вот таким образом ты сможешь найти то, что нравится. И от и отдели, знаешь, вот это вот "моё" и от "нравится, но не про меня", например, да, вот тоже важно, да. Посмотри образы, вещи, интересы, да, вот вообще в целом показы какие-то, журналы там, Pinterest, да, посмотри, и раздели их на то, что тебе нравится, и "это вот про меня". И вот стиль рождается, знаешь, с, э, вот всё-таки про то, что вот это про меня, и вот мне вот это нравится. Вот попробуй вот так подойти.
Да. Да, супер. Да, кстати. Да, знаешь, на самом деле я с тобой соглашусь, потому что иногда смотришь тоже да вот даже в магазинах там, на витрине, да, онлайн и думаешь: "О, какая классная вещь, о какая она красивая". И раньше у меня было такое, что я даже покупала такую вещь, да, а потом ты ее просто не носишь, да. И вот, действительно, тут, э, дело в том, что вот эта вещь, она, если даже и нравится, она вот не про меня просто, ты права. Да, и вот важно это разделять, когда смотришь на какие-то образы. Вот раньше у меня не получалось. Вот, а теперь да, о, я думаю, что как-то м лучше, э, с этим справляюсь. И вот я попробую, да, теперь всегда так смотреть, а, да, знаешь, и в магазинах, и онлайн: вообще, про меня эта вещь или нет. Да, ну, скорее, даже на образы, наверно, потому что мне важно видеть именно образ, да, а, там, с джинсами теми же, да, пэ чтобы лучше понять, вообще, подойдет мне это или нет. В общем, да, ты классно заметила, я с тобой полностью соглашусь, что это очень важно- разделять эти два аспекта.
Так, ага. Да. Так. Так. Ага. Да, и ещё, знаешь, есть такое классное приложение, да, где ты можешь отсканировать всю свою весь свой гардероб, да, и он те будет показывать различные образы. При этом он может тебе порекомендовать, что, например, какие-то базовые вещи: футболки, возможно, там докупить, какие-то водолазки, юбки, да, колготки. И, таким образом, он будет подстраиваться под то, что есть, во-первых, у тебя в гардеробе, и, во-вторых, что ты бы могла надеть, да, вот. Вроде, ты думаешь, там, например: "Вот это, вот это не сочетается". А он те подобрал образ, ты одел и посмотрел: "Да, действительно, очень хорошо с этим сочетается." То есть, это тоже хорошее приложение, ам, и он п при помощи искусственного интеллекта, то есть, искусственный интеллект, плюс твоя одежда, он те подбирает образы. Тоже хороший вариант.
Ой, супер. Да, супер. Ой, ты знаешь, от очень давно я скачивала такое приложение, когда увидела рекламу, но оно работало, мне кажется, на старте ещё не очень хорошо. То есть, я туда загрузила, да, фото тех вещей, которые как раз недавно купила, но от, но он как-то медленно работал или, там знаешь, мало образов мне показал. Я подумала, что это вообще плохая идея, и потом удалила. Но я думаю, что с тех пор про э, вообще прошло много времени, и думаю, что вообще это направление получило развитие. Вот, поэтому я попробую, кстати, этим воспользоваться. И, знаешь, я многое покупаю онлайн, поэтому мне я и сохраняю даже иногда картинки того, что я купила. Поэтому мне будет очень легко добавить это в это приложение. И, знаешь, да, это очень интересно вообще, потому что система, она будет учитывать вообще, э, все факторы, да, чтоб, действительно, всё сочеталось, а не просто наобум как-то соединять эти вещи. Здорово, пря вот эта идея просто супер, мне очень нравится.
Поняла. Так. Да. Да. И ещё знаешь попробуй вот, о, попробуй убери вот это вот: оценку красиво-некрафи некрасиво. А замени, знаешь, вот это вот: подходит-не подходит, мне откликается-не откликается. Это же вот вкусы, и вот это же про не про статус, а про честность с самой собой, да, вот. Действительно, там, знаешь, рассказать себе, что: "Действительно, вот, а это красиво, а вот это некрасиво, это как-то не по душе". А вот когда: "Вот эта мне подходит кофта, да, а вот эта мне кофта не подходит, там, потому что, в, не знаю, выделяются не так плечи, там, или же вот так. А вот эта кофта подходит, она подчеркивает мою талию." И вот таким образом, ты будешь по-другому смотреть на вещи, на вкус, там, и на стиль свой.
Да. Да. Ой, да, знаешь, в этом плане мне, конечно, легче делать покупки в магазинах, потому что сразу же примеряешь на себя и видишь вообще, как на тебе это сидит. Да, онлайн чуть сложнее, да, но я как бы стараюсь, э, как-то догадываться, как на мне эта вещь сядет. Вот иногда мне везет. Я заказываю, там, в каких-то привычных брендах вещь, вот она хорошо садится, и я ее оставляю. А так, конечно, у меня случается, что я заказываю много вещей, потом примеряю их, вот, и приходится возвращать некоторые. Но для меня это иногда даже лучше, чем поход в большой какой-то магазин, да, потому что не нужно никуда ходить, всё приходит к тебе домой. Вот, это удобно. Ой, да, ты права, что надо каждый раз вот анализировать просто "моё- не моё", да, а не оценивать красоту этого объекта, потому что, знаешь, я иногда могу смотреть на принт, там: "Ой, какой красивый принт". Там, ну, допустим, да: "Какие милые птички". И меня эмоционально это как бы цепляет, а вещь-то, может, вообще абсолютно не моя и мне не подходит. Так что да, ты абсолютно права.
Да. Поняла. Да. Да да, вот вот если ты будешь с такой точкой зрения смотреть, да, то ты у те у тебя потихоньку потихоньку будет, а, в вырабатываться твой личный стиль, вкус, да, и ты не будешь там зациклена на каких-то, знаешь, блогерах, и, а будешь искать именно то, что действительно откликается тебе. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты поделилась своими, а, идеями, своими чувствами касаемо твоего личного стиля, да. Я уверена, у тебя всё получится. Главное- иди к своей цели и ты найдешь, действительно, свой идеальный стиль и вкус в одежде.
Точно, да. Ой, спасибо тебе большое за поддержку. Знаешь, вот я действительно теперь поняла, как как мне понимать вообще, где то, что мне нравится, да. Где именно формируется вообще мой стиль и мой вкус. Вот и буду следовать твоим советам и обязательно, конечно, обращусь ещё. Спасибо тебе огромное за помощь. А, благодарю!
Так.